Heu, je m'en rappelle plus trop c'était en 2006 et puis en plus on était à Buenos Aires au début, heu, c'est une grande ville, heu, f C'est mais c'est c'est ça fait très italien en fait, hein, heu, ce pays je trouve. Il y avait énormément d'italiens, donc on leur parlait espagnol souvent, heu, au bout de 2 secondes et ils comprennent qu'on est enfin p moi je leur parlais italien en plus et puis p ils te répondent en italien parce qu'ils sont d'origine italienne la plupart. Il y a 50 % de la population, cin ouais il y a 50 % qui sont d'origine italienne, ouais. Le reste sont espagnols ou fr de français un petit peu. Je crois qu'il y 10-15 % d'origine française.
Oui, il y avait beaucoup d'italiens, hein. Ah oui, il y a beaucoup qui parlent italien? Ah oui. Et donc ils parlent quand même un peu italien, quoi.
Ouais ouais, il y en a plein. Bah, c'est pour ça qu'on y est allés parce que ma femme est italienne et elle a sa famille qui est qui est partie là-bas après la guerre. Ouais donc heu, b j'ai retrouvé beaucoup d'Italie là bas, aussi même dans les dans la cuisine, heu, tout ça.
Ah, Intéressant. Super. Dans les les m l'architecture, la cuisine?
La cuisine surtout, ouais. L'architecture pas trop, ça fait très colonial, heu, espagnol, hein.
Ah, je vois. OK.
Ouais. Forcément. <laughs>
Ah oui et tu trouvais les gens, heu, donc, heu, tu as pas eu l'occasion de forcément, hem
Et Non mais c'était bi
beaucoup interagir avec les avec les locaux.
Ouais bon, heu, su avec la famille quoi. Donc c'était bien. On avait on avait la un a un appart, heu, à nous parce que je crois que sa sa cousine elle avait 2 apparts, elle nous en avait mis dans un un à vi vide, je me rappelle plus trop. Mais bon, on vivait à la Buenos Aires, c'était chouette, hein.
Ah Super. Ah bah, éc ouais.
Mouais après en Croatie par contre, en Croatie, je m'en rappelle plus du tout.
Mmh OK.
J'ai pas trop parlé avec les gens parce qu'il fallait parler anglais et puis, heu, ils parlent pas trop anglais je crois.
Ouais, c'est pas c'est moins évident, la langue ouais, tout de suite ça met une barrière. Bah, c'est hyper intéressant, en tout cas, ton ton partage d'expérience sur, heu, <chuckles> ton, heu, tes moments où tu as pu vivre comme un habitant. Donc, heu, je retiendrai le fait d'aller chez le coiffeur, d'aller dans les bistrots, de pas hésiter à parler, heu, aux locaux, heu, de prendre le temps. Merci à toi.
Ouais. Eh ouais. Ouais. Ouais. Va chez le coiffeur. Ah ouais tu es, si tu comprends pas, heu, tu vois, c'est rigolo. Ouais. Heu, c'était un plaisir.

Alors, c'est une bonne question. Heu, moi, je dirais, heu, déjà, de, hem, de pas aller en hôtel et pas aller, heu, dans un, mmh, enfin, déjà pas en hôtel, tout court, avec ta famille, par exemple, mais plutôt prendre un un app un appartement Airbnb, tu sais, un truc, heu, où tu vas vivre. Ouais, mais tu vas vivre comme si tu y habitais, en fait, comme si tu étais tout de suite
Ah d'accord, en Un truc un peu plus, heu, local, quoi. D'accord, tu vas faire tes propres courses, tu vas te faire à manger éventuellement, heu. D'accord. Pourquoi? Parce que l'hôtel ça ça te met un peu dans un état d'esprit où tu es tu es séparé du reste de la population ou tu, heu
Ouais, voilà, tu t ouais, voilà, tu vas vivre un peu la vie du quartier. Ouais et puis, tu es, heu tu es tu es s s tu es en transit, je sais pas, dans un hôtel, tu es en transit, tu es de passage.
Ouais, c'est impersonnel.
Ouais et puis tu as tu as juste une chambre. Heu, <blows air> tu as tu as pas l'impression que c'est un lieu de vie, quoi. Tu tu tu y do tu dors, juste tu dors.
Ouais, je comprends. Tu te sens vraiment comme un touriste alors? Mmh, dans un hôtel, ouais.
Ouais, pour le coup, tu te sens touriste ou alors en voyage d'affaires pour ceux qui font, heu heu, beaucoup de voyages d'affaires, ils vont en hôtel, en hôtel, en hôtel et il y en a je sais qu'il y en a qui disent: «Moi, quand je pars en en vacances, j'ai pas envie de retourner à l'hôtel, quoi. <laughs> J'ai l'impression d'être au travail» et hem, heu, ou alors on peut il y a le camping, aussi qui peut être sympa
Ouais, <laughs> oui, tout à fait. Ah oui, effectivement et est-ce que dans la manière de, mmh, je sais pas, de faire ton ton trajet, par exemple, quand tu vas dans un pays, heu, étranger, est-ce que la façon de faire le trajet, aussi, elle va influer sur, heu, le fait de profiter d'un lieu comme un habitant plutôt que comme un touriste?
Tu fais, heu Alors ça dépend, si on a beaucoup de temps de vacances ou pas, quoi. C'est sûr. Si on on a beaucoup de temps, genre, heu, 3 semaines, 1 mois
Bah oui. Toi, tu serais plus ouais.
y aller en en voiture ou en train, heu, prendre plus son temps, ça fait tout de suite plus, heu ça fait moins touriste, je trouve. Ça fait je trouve qu'aller en avion, vite, vite, les bagages, le truc, le la douane, le machin, là, tu te dis: «Là, je suis un gros touriste, hein». <laughs> Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, d'accord. Toi, si si tu as du temps ouais. Ah oui, c'est ça, la chemise à fleurs, aussi. <laughs>
Ouais! le l'appareil photo autour du cou, là.
Heu, donc, heu, en dans la condition où tu aurais du temps, tu tu serais plus de ceux qui qui prendraient leur temps dans dans une ville, enfin, au même endroit, par exemple, plutôt que d'a d'être très itinérant, de de bouger partout?
Ouais, ouais, ouais, j'aime heu, ouais, ouais. Ça dépend. C'est toujours pareil si on a beaucoup de temps ou pas, mais j'aime bien l'i l'i l'itinérance aussi. Mais il y a un truc qui est chouette, c'est de justement, de prendre un un appartement, heu heu, dans un quartier, heu, vraiment un peu typique ou quoi et puis de faire ses courses dans le quartier, heu heu, aller au l au au marché, aller vivre avec les gens et puis d'entendre la langue. Si tu es dans un pays, heu, étranger, tu entends la langue, heu, tu es c'est c'est je là, tu es vraiment ouais, tu es vraiment i i en en immersion, je trouve.
Ouais, de vivre un peu comme, heu, au quotidien, mmh. Les conversations du quotidien, heu Ouais, intéressant.
Après après, il y un autre truc que moi, j'aimais bien faire, quand j'avais des cheveux, c'est-à-dire que j'aimais bien aller chez le coiffeur, en vacances, à l'étranger.

Ouais, ils viennent direct te parler, mais c'est pour te vendre des trucs tout le temps, alors tu tu <sighs>
Heu, je comprends. Il y a il y a une un rapport d'intérêt beaucoup plus important.
Tu c'est c'est insupportable ouais, c'est insupportable, mais je pense que les gens qui sont allés au Maroc et il y a plein qui sont allés qui disent: «Les gens sont super sympas, ils t'ouvrent leurs portes» et tout. Faut faut pas aller dans les grandes villes, en fait, faut aller dans les villages, heu, et l et l je pense que c'est ça, mais moi, j'ai pas fait ça, donc, heu, parce que dans les à Marrakech là, c'est insupportable, là, sur la place, heu, Jemaa el-Fna là. Tu es tu es tu es agressé tous les 5 m cinq cinq secondes, quoi.
Ah oui, certainement, oui. Ouais, c'est c'est réputé pour être, heu, très touristique.
Ouais, donc là tu as même plus envie de Enfin tu tu tu te sens ils te font sentir un touriste eux-mêmes, tu vois, tu as même
Ouais. C'est dur de pas se sentir comme un touriste. <laughs> En plus, c'est une culture assez différente en plus, donc, j'imagine que c'est m c'est moins évident. Et en Argentine, tu as eu l'occasion de vivre un peu, de de te laisser aller à te sentir comme un un local plutôt qu'un touriste.
Ouais, c'est impossible, c'est c'est insupportable, moi, je trouve ça insupportable. Bah moi, j'aimais bien, heu, j'ai pris une j'avais pris un peu une habitude avec ma femme quand on est là-bas, c'était de de partager le maté. Je sais pas si tu connais le maté?
Oui c'est une boisson, heu, comme une sorte de thé, enfin une boisson aux herbes.
La boisson. Ouais, boisson aux herbes, ouais, c'est ça, la hierba hierba maté, comment ils appellent ça? Ouais, une infusion, mais f c'est froid, en fait. Enfin ça soit c'est soit c'est froid, soit c'est chaud, tu me diras. Parfois, c'est froid, parfois, c'est chaud. Et puis, tu as une paille là, tu sais, tu as une paille, heu, qui est qui est un au n au bout, ouais, métallique et au bout, c'est il y a un filtre, parce que sinon tu as les herbes qui passent dedans, donc, heu, tu as des trous dans le le le métal, ce qui fait que tu peux aspirer et tu aspires que la le liquide. Et puis, à chaque fois, ils rajoutent quand il y en a plus, ils rajoutent. Et c'est un truc, en plus, oui ils rajoutent de l'eau à chaque fois, ils ont leur Thermos, <chuckles> les Argentins, ils ont leur Thermos et je trouvais ça super. De de de et et et ce qui est rigolo, c'est qu'ils le partagent un peu comme le calumet de la paix, tu vois?
Mmh. Une infusion. Ah d'accord, c'est froid, OK. Une paille métallique, non? Ouais. Ils rajoutent de l'eau. OK. <chuckles> Ah, c'est intéressant. Et ça, du coup, ça tu trouves que ça apporte un peu une, heu, une convivialité, ça ça facilitait l'échange, heu, ce ce moment autour du maté?
Et ils se ils se le passent. Ah eh, ouais. Ouais. Ouais, j'aimais, ouais, c'est et puis ça fait tu as l'impression de de d'être accepté un peu, de de rentrer dans une communauté et en plus et en plus, je trouvais ça plus sympa que de fumer des joints ou de la cigarette. Tu vois, où, là, les gens, ils ils ont complètement boi vin ou ou des bières, j'en sais rien. Là, c'est un truc qui est bon pour la santé, qui te
Oui. OK. Ouais, c'est sûr.